خالص، خالص آمم، آآ، ك قاعدة ما بينِك بس أنتِ والشاشة الlaptop بتاعِك وما فيش أي يعني حديث جانبي مع أي حد خالص.
إمم، إمم. يعني بجد برافو عليكِ إن أنتِ أصلًا بتعرفي تعملي كده، يعني معظم اللي بيشتغلوا من البيت بيقوموا ويطلعوا ويشتِّتوا نَفْسهم، بس حتِّة إن أنتِ ضابطة موضوع إنِّك 9 ساعات ما بتتحرّكيش وما بتتعامليش مع حد دي حاجة كويسة أوي.
هي كويسة بس م مواجهالي بقى مشكلة تانية الصراحة، فكرة إن أنا لمّا باخلّص شغلي باكون عارفة منهكة جدًا منهكة، منهكة حقيقي، و وبالاقي مثلًا عيلتي متجمّعة برّه آآ، فما باقدرش أقعد معاهم، ما باع ما باعرفش إن أنا يعني يكون عندي طاقة إن أنا أقعد معاهم، هو على فكرة في نقطة أنا بيكون عندي قابلية إن أنا ممكن زي ما أنتِ قُلتِ إن أنا أقوم في نُصّ الشغل عادي، مش لازم إن أنا أفضل قاعدة يعني، بس ما تفهميش أنا ليه باعمل كده، يعني أنا باحس إنه أنا خلاص في الشغل يبقى أنا هافضل قاعدة في الشغل، مش هاقوم.
إيه هي بقى؟ بالضبط. يمكن بتخافي مثلًا تفقدي تركيزِك آآ، بتخافي تبقي بدأتِ ودخلتِ في mood الشغل فلمّا تقومي تحسّي إن أنتِ مش هتدّي إنتاجية كويسة، ممكن ده يكون جواكِ.
بالضبط. بالضبط عارفة ال إ فعلًا يعني أنا باكون خايفة إن أنا أخرج من mood الشغل أو إن أنا مثلًا أتأخّر في قعادي برّه، ف آآ آآ أنسى أنا كنت باعمل إيه أو task ما يخلصش، لكن هو في الحقيقة يعني هُم مش مش حاكمينّي إن أنا أفضل لازم قاعدة آآ، ال9 ساعات
مفهوم طبعًا.
على ال على الشاشة آآ، فطبيعي بقى لمّا باخلّص باكون بجد مش قادرة أتكلّم، مش قادرة أتعامل، ما عنديش طاقة إن أنا أقعد معاهم وهُم مثلًا بيكونوا عاملين الغدا حتى ما باتغدّاش معاهم، فالموضوع ده بقى مأ ح حاسّة كده إن أنا يعني آذيني نَفْسيًا، أنا حاسّة إن أنا بقيت منعزلة، ده طبعًا بجانب إن أنا ما بانزلش آآ، باكون بقى خلاص مش قادرة، فخلاص بقى أنا ما بانزلش بقى آآ، أشتري مثلًا أي حاجة تخُصِّني، صحابي ممكن مثلًا يكلّموني طَب ما تيجي ننزل مش عارف إيه أقول لهم لأ، لأ، لأ أنا عايزة أريّح آآ، عشان عقبال ما هانام بالليل فاصحى الصبح تاني على الشغل، ومش عارف إيه
إمم. أكيد.
أنا حاسة إن أنا آآ، داخلة في دوّامة، داخلة في دوّامة أنا مش عارفة أخرج منها، بالضبط.
حاسّة بيكِ جدًا. أكيد طبعًا. يعني أنا حاسّة بيكِ جدًا، وبس يعني طبعًا طبيعي اللي أنتِ بتحسّيه وخصوصًا إن أنتِ مش عارفة توفّري وقت ولا ت عندِك صعوبة في الموازنة بين آآ، البيت عندِك والعيلة وإلتزاماتِك الشخصية، صحابِك، إن أنتِ تشتري حاجة وأكيد طبعًا هواياتِك في النُصّ كمان راحت، لأن أنتِ مش لاقية وقت غير للشغل وبعد كده بتلاقي نَفْسِك ما عندكيش طاقة لأي حاجة، بس خلّيني أسألِك يعني أنتِ جَت عليكِ لحظة حسّيتِ إن أنتِ آمم، يعني مش قادرة توازني بين أي حاجة؟ حتى الشغل ما عندكيش طاقة فيه وابتديتي تنهاري ومش قادرة تكمّلي، والَّا الموضوع ما جاش على ناحية الشغل أصلًا؟
بالضبط.